Ừm, bạn ơi bạn, nói thiệt với bạn luôn á nha, hiện tại là bây giờ á là mình cũng rối lắm luôn á, tại vì á khi mà mình soi gương đó bạn, thì mình thấy là cái cơ thể của mình á nó cũng, gọi là, tròn trịa hơn chút xíu rồi, nói chung là cũng tăng cân đó. Nhưng mà bây giờ á là dịp Tết sắp đến rồi nè, thành ra là mình cảm thấy là, ừm, phải giảm cân thôi. Nhưng mà lúc mà bây giờ nha là mình nhìn nhận lại đó bạn, là tại sao mình như vậy đó, thì mình mới thấy được á, là thường thường vào buổi tối đó bạn, là mình thích ăn vặt lắm, kiểu như á là phải có cái gì miệng á, nó mới đã bạn ơi. Thì ở đây nha, là khi mà mình ăn cơm tối xong rồi đó bạn, là mình ăn cơm tối xong là cỡ là tầm 7:30 là mình ăn xong rồi nha, là lúc đó ha, là mình cảm thấy là, ừm, cũng no rồi đó, nhưng mà mình lại cần cái gì đó vặt vặt vào người nữa. Kiểu như á là mình sẽ, gọi là, ra ngoài đường, mình xách xe mình đi hoặc là mình đi bộ thôi, à, mình thấy những cái món nào ngon á, ví dụ như là bánh tráng trộn nè, xoài lắc nè, nói chung là những cái món, gọi là, huyền thoại đó bạn ơi, là mình không có cưỡng lại đâu, là mình sẽ, gọi là, mua ngay lập tức mình ăn luôn á bạn, và hầu như nha là mình cũng vậy thôi đó. Không biết là bây giờ có cái cách nào bỏ đi cái thói quen đó hông ta? Thì mình thấy là nó hổng có tốt tí nào hết trơn á.
Sao nè? Ừm, ăn vặt hen. Ừm. Ừm, vậy ngon quá hen. Ừm, hì mình cũng hiểu á cái tâm trạng của bạn bây giờ nè. Tại vì đôi lúc á, ăn cơm xong là muốn á, a, ngưng ăn để cho buổi tối ngủ á nó hổng có bị chướng bụng, đúng hông? Nhưng mà á, miệng thì vẫn còn thèm ăn vặt nè, đúng hông nè? Cho nên đó là dạo này cũng có, ờ, hơi tăng cân nhẹ nè, mà bây giờ á gần cái việc dịp Tết rồi, thì ai con gái mà đúng hông, cần á lấy lại cái vóc dáng làm sao cho đẹp mà ăn Tết á, cho vui vẻ, đúng hông nè? À, mà trước khi á mà đưa ra cái lời khuyên cho bạn á, thì mình cũng có một số cái câu hỏi để mà hiểu hơn về cái tình hình hiện tại của bạn bây giờ nè. Thì hông biết á là thường á là bạn, ờ, thèm bắt đầu thèm ăn vào khoảng mấy giờ nè? Và hổng biết là lúc đó là, ờ, bạn cảm thấy như thế nào và, ờ, muốn ăn vặt là kiểu, à, nó thôi thúc bạn luôn hả?
Đúng rồi. Ừm. Đúng luôn. Ừm. Ừm, thật ra nha, thì ờ, mấy giờ á bạn thì nó cũng sẽ tùy lắm á. Tại vì đôi khi như mình nói đi, có thể là mình mới vừa ăn xong là mình cũng muốn thèm luôn à, là cỡ là 8 giờ, 8,5 đồ đó, nhưng mà đôi khi á thì sẽ muộn hơn, kiểu như mình thèm và ăn khuya luôn đó bạn. À, thành ra cái này nó cũng, gọi là, tùy lắm luôn á.
Ừm. Ừm, tính ra là bạn thích ăn vặt, đúng hông? Cho nên là tối nào mà bỏ một cái là cảm giác là, ừm, có hơi thèm nè, rồi bắt đầu là, ờ, hôm nào mà, ờ, cố gắng á là giảm bớt nhưng mà cái tối đó thì lại ăn khuya hả bạn?
Đúng rồi. Đúng rồi. Có nghĩa là thật ra nha là mình, ờ, mình biết được cái việc mà ăn vặt đó nó cũng hông có tốt cho mình một tí nào hết bạn, xong rồi mình, gọi là, tự dặn bản thân là không được ăn, không được ăn. Nhưng mà, kiểu, làm như vậy đó, cái thành ra là buổi khuya khuya á mình cảm thấy là "Trời ơi, hổng được rồi, cái cơ thể là phải cần có cái gì đó ăn vặt mới chịu nổi", chứ hông thôi là chắc là mình ngủ hổng được luôn, cái là mình cũng đổ đó để mình ăn. Đó.
Ừm. Trời ơi! Ừm. Vậy là tại vì đôi lúc á mà, ờ, không có thỏa mãn được á cái thói quen ăn vặt là khó ngủ, đúng hông bạn? À cũng cảm giác là muốn bỏ cái gì đó vào bụng nè, thì hông biết là cái tần suất ra sao, là mỗi ngày phải ăn vặt vào buổi tối luôn hả bạn?
Đúng rồi. Ừm. Thật ra là gần như là ngày nào cũng vậy đó bạn. Tại vì á nha, thật ra cái ăn vặt ở đây nó cũng rất là nhiều cái, chứ hông phải là món ngày nào mình cũng ăn giống nhau. Như mình nói đi ha, có ngày thì mình ăn bánh tráng trộn, có ngày mình ăn xoài lắc, có ngày mình sẽ ăn những cái món nó nó, gọi là, nó nó nặng hơn một chút xíu, có thể là gà rán luôn đó bạn. Thì mình thấy gà rán, kiểu, nó giòn giòn, mà bắt đầu mọng nước ở bên trong á cũng rất là ngon luôn. Rồi nếu mà mình lười đi ra ngoài đường đi nha
Ừm. Ừm. Trời ơi, nghe nghe ngon quá.
Ờ, thì đó. Bởi vậy sao cưỡng lại được. Mà ví dụ như ở nhà mình đi, thì mình cũng có một rất là nhiều những cái bánh mà kiểu bánh xốp mà nó có cái kem ở giữa đó bạn, kiểu bánh bánh quế đó, kiểu kiểu như vậy đó. Là mình cũng có sẵn luôn để có thể là có gì đó nhai nhai trong miệng như vậy, khiến cho mình cảm thấy là, ừm, đó là một buổi tối trọn vẹn, à.
Ừm. À, là ngoài những cái đồ mà bạn có thể mua ở ngoài là bạn, ờ, cũng có trữ đồ ăn vặt tại nhà nữa ha bạn?
Đúng rồi. Làm như vậy cho nó tiện đó bạn. Lỡ đâu khi những ngày mưa mình hổng đi đó bạn, là mình cũng có cái mình nhai đó.
Ừm. À, mình hiểu rồi nè. Mà hổng biết á là bạn có nghĩ á là ăn vặt buổi tối là tại vì, ừ, đến từ cảm xúc hông bạn? Là kiểu như lúc nào mà bạn có cảm giác là buồn, stress nè, hoặc là đơn giản á là rảnh rỗi rồi cái thói quen nó cũng dần dần bắt đầu cho nên là khó bỏ hơn hông?
Ừm, thật ra mình thấy là nó là cả hai luôn nha. Có khi là ban đầu đó là mình cũng đang gọi là sao ta? Hiện tại nha thì mình chia sẻ với bạn luôn, mình là sinh viên năm cuối. Đó, thành ra là ngoài những cái việc mà thi cử nè, rồi dự án nè, rồi ngoài ra sẽ l có là khóa luận tốt nghiệp và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ có k một cái công việc làm thêm nữa đó bạn. Thành ra là có rất là nhiều thứ trong cái cuộc sống đúng rồi, nó khiến cho mình, kiểu như là, ờ, cũng hơi căng thẳng một chút xíu bởi vì là phải ôm đồm hơi bị nhiều việc. Thành ra đối với mình á thì cái việc mà ăn vặt như vậy đó bạn, đó là một cái gì đó nó giải trí. Thay vì đi nha, là mình giải trí bằng cái cách là chơi điện thoại đi, thì bây giờ mình sẽ là dùng đồ ăn để có thể là thỏa mãn đó bạn, cả về cái bụng lẫn cái đầu của mình luôn.
Ừm, sao nè? Rồi, bận rộn quá. Ừm. Ừm, là do học nè, rồi do công việc nữa nè, cho nên là bạn cũng cần một cái gì đó mà cho phần thưởng cho bạn, đúng hông? Là giải trí nữa nè, à, nhưng mà hổng biết á là bạn có thử bỏ ăn vặt ngày đó hông ngày nào đó hông? Và có gặp cái trở ngại gì mà bạn hổng có làm được hông nè?
Đúng rồi. Ừm, thật ra là cũng có chứ bạn, tại vì như mình nói đó nha, là mình biết là cái vụ mà ăn vặt gì mà buổi tối như vầy, nó rất là kh gọi là, có hại. Hông chỉ là vì thân hình của mình hiện tại là mình biết được đâu, rồi sức khỏe cũng đi xuống nữa chứ bộ. Ờ, nhưng mà cái vấn đề ở đây á là mình bỏ nha, rồi cái nó bứt rứt á bạn, kiểu, cảm giác là mình thường buổi tối là mình cũng sẽ học bài nữa, và đúng rồi, nó thiếu gì đó bạn, nó hông có một cái nguồn năng lượng. Hoặc ra là mình hổng có đói đâu, nhưng mà, kiểu như, cái nguồn năng lượng về mặt tinh thần á bạn, để cho mình có thể là chông xông pha và chiến đấu. Ví dụ như là làm những cái bài tập, ờ, và là làm những cái dự án ở nhà đó bạn, hổng có đầy đủ năng lượng.
Ừm. Thiếu thiếu cái gì á. Ừm, mình hiểu rồi nè. Đôi lúc á bạn cần năng lượng quá, ờ, cho nên á là cái việc mà, ờ, ăn vặt á nó giúp bạn là làm bạn cảm thấy là có cái, a, năng lượng lại á, b để mà bạn học tập mà làm việc, đúng hông nè? Chứ, ơ, ngay cái lúc mà buổi tối á cần tập trung á, mà cảm giác như là đầu óc hông thoải mái á, rồi á bụng đôi lúc, ơ, cũng đói là cũng khó mà học vào luôn, đúng hông?
Đúng rồi. Đồng ý luôn, thật sự là như vậy.
Ừm, nhưng mà hổng biết đó là tối á thường thường là bạn hay thèm cái loại đồ ăn nào nhất nè? Là ngọt nè, mặn nè, hay là chỉ là snack hay là đồ uống nè?
Ừm. Ừm, thật ra đối với mình nha, thì mình thích cái gì đó mà nó vừa mặn, vừa ngọt đó bạn. Ừm, nghe thì cũng hơi cấn ha. Ờ, có nghĩa là đối với mình đi thì mặn với ngọt nó sẽ đi chung với nhau luôn, kiểu như là, nó sẽ bằng nhau đó bạn, không có cái nào gọi là đứng nhất hết trơn á. Tại vì những gì mình nói đi mình thích những cái bánh quế nè, những cái bánh mà xốp, những cái bánh kẹp kem á bạn thì nó sẽ hơi ngọt chút xíu, đúng hông? Và đôi khi đó thì mình cũng rất thích ăn snack nữa, snack thì nó lại mặn. Nhưng mà cái nào thấy cũng ngon hết trơn á, kiểu như là, hổng có cái này có cái kia cũng được, hổng có sao á bạn.
Ồ, hừm. Ừm. <laughs> Trời ơi, nghe bạn kể thôi mà mình cũng biết á, là bạn thích rất là nhiều về cái thói quen mà ăn vặt buổi tối nè. Tại vì, ờm, mình nghe bạn kể là toàn những cái món ngon thôi, cho nên là cái việc mà bạn khó bỏ cũng đúng nè, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, hổng cưỡng lại được luôn bạn ơi.
Ừm, mình hiểu nè, ờ, mà á sau khi mà nghe cái á tình trạng của bạn bây giờ nè, thì mình cũng có một cái vài cái lời khuyên để giúp bạn là từ từ giảm cái thói quen ăn vặt vào buổi tối nha. Tại vì á, ờ, thường thường mà ăn vào buổi tối nhiều nè thường nó khiến chướng bụng nè, và ngày hôm sau á, ờ, lại bị đau bụng, ờ, chẳng hạn nè. Ừm, thì á bây giờ á, thì bạn cứ có thể là bắt đầu với cái cách là đừng có cấm hẳn đi, mà chỉ cần là giảm cái độ tiếp cận đối với, ơ, thói quen ăn vặt lại là được nè. Ví ví dụ như là bạn không để, a, snack nè hoặc là đồ ăn vặt, ờ, trữ trong nhà bạn nè, trữ trong phòng bạn quá nhiều đi. À, h y như là hôm nào á mà bạn thấy là, ờ, bạn đã ăn hết rồi nha, thì bạn cứ, ơ, ờ, chần chừ đi, rồi tầm á mấy ngày là bạn hả mua lại và mua với cái tần suất là ít hơn nha, rồi từ từ giảm cái việc mà ăn tối lại á, thì nó một phần nó cũng sẽ, ừm, giúp bạn ờ giảm thèm ăn vào buổi tối đó nè bạn. Nhưng mà á trong trường hợp là nếu muốn ăn á thì bạn phải làm công đoạn như là, ờ, luộc trứng nè, rồi cắt trái cây nè, y như là bạn hãy, ơ, biến cái việc mà cái thói quen ăn vặt này nè, tự nhiên á nó có tốn thời gian hơn, thì nó sẽ khiến bạn là, trời ơi, làm biếng hơn đó! Nhiều khi là cũng, ờ, xa cái đồ ăn vặt của bạn nè, thì bạn thấy cái cách này có hợp lý hông nè?
Ừm. Ghê vậy! Hợp lý! Thiệt đó! Ô, mình thấy hợp lý á chứ. Tại vì công nhận nói với bạn luôn á là những cái món ăn vặt như nãy mình nói là bánh snack hoặc là bánh này bánh kia đó bạn, làm như kẹo đó, rất là dễ dàng luôn bạn. Chỉ cần mở cái ăn liền luôn à, thành ra là hông có siêng gì trơn á. Nhưng mà cái cách bạn nói có nghĩa là bây giờ là lấy chính cái sự lười biếng của mình gọi là cái gậy ông đập lưng ông đó, ờ, để có thể là đập đi cái đề mà thói quen ăn vặt, đúng hông? Mình thấy cái cách này là cũng hay á nha! Trời, chắc là mình sẽ áp ngay lập tức luôn quá. Ừm.
Đúng rồi, mở là ăn liền. Ừm. Ừm, à, chính xác luôn đó. Đúng rồi, với lại á mình thấy á là buổi tối mà bạn hay ăn những cái món mà ngọt quá nè, rồi mặn quá nè, cũng hông có tốt cho sức khỏe của bạn nhiều lắm đâu. Cho nên á là bạn thử đổi qua những cái món thay thế mà nhẹ nhàng hơn nè. Chẳng hạn như mà, à, cái lúc á mà cái cơn, ơ, thèm ăn vào buổi tối nó đến á, thì thay vì ăn snack nè, rồi ăn bánh quế nè, rồi ăn cái gì đó mặn á, thì bạn có thể đổi qua là trái cây cắt sẵn nè hoặc là sữa chua không đường nè. Trời ơi, sữa chua không đường sau khi ăn tối là rất là tốt luôn á nha bạn. Rồi á, ờ, có thể tự pha cho bạn một cái ly trà gừng nè, hoặc là một cái ly nước ấm đi nè, rồi, kiểu như là, tập từ từ theo cái hướng lành mạnh hơn là nó sẽ tốt hơn đó bạn. Thì bạn thấy cái cách này có hợp lý hông nè?
Vậy hả? Ừm. Ngon ta. Hay quá. Ừm, thấy ô kê đó nha. Tại vì công nhận như bạn nói luôn á, không có cần phải cắt gọi là hoàn toàn, đúng hông bạn? Tại vì hồi xưa đó là mình cắt hoàn toàn đó là tự nhiên là mình thèm nó rạo rực mà mình còn ăn nhiều hơn cái vụ mà sau khi cắt như vậy nữa. Nhưng mà cái cách bạn nói á, có nghĩa là ở đây là hổng có cấm mà sẽ thay thế thành những thứ ăn lành mạnh hơn, đúng hông? Tính ra mình thấy như vậy là cũng hợp lý nè, cũng rất là dễ dàng làm luôn đó. Chắc là mình sẽ gọi là, làm thử, ngày mai mình làm thử ngay lập tức luôn á bạn.
Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm, đúng rồi. Ừm, nói chung á là bạn nên lên cái kế hoạch nhỏ nè. Rồi từng bước nè, từng cái cách xử lý nè, ờ, chứ đừng có bỏ chứ đừng có ngừng ngay lập tức, ngừng ngay lập tức thì thiệt ra tại vì trước đây á là bạn đã tạo ra cái thói quen là ăn vặt là hầu như là hàng ngày rồi, cho nên là bây giờ cắt ngang nó rất là khó nè. À thì á mỗi ngày á, bắt đầu với cái việc là giảm cái tần suất ăn đi. À, thường thường á thí dụ như bạn ăn, ơ, ờ, 2 món vào buổi tối đi ha, thì bây giờ bạn giảm 1 món thôi, mà 1 món đó là cũng phải là healthy nè, rồi nó sẽ tốt cho sức khỏe của bạn hơn nè. Ăn trái cây nè, yaourt nè, rồi ít gây hại cho, ơ, cơ thể á là nó sẽ tốt hơn nè bạn.
Ừm. Ừm, ra là vậy, có nghĩa là vừa giảm và vừa gọi là thay thế luôn, đúng hông bạn? Cùng lúc là cả 2 cái phương pháp luôn, để mà có thể là nó dễ dàng áp dụng cái vấn đề bỏ hơn, đúng hông ta? Ừm, hay nha!
Ừm. Đấy. Ừm, đúng rồi, với lại á là ghi lại cái lý do mà khiến bạn ăn vặt nha, thì cái điều này á nó nó nhỏ thôi nhưng mà thiệt ra nó cũng giúp bạn nữa nè. Ừm nói chung là cần ghi chi tiết nè, ví dụ như là bạn stress công việc là bạn cần snack đúng hông? Thì cũng được nữa, thì nhưng mà cái việc mà bạn thấy là bạn viết nhiều cái lý do quá, nhiều khi bạn cũng sẽ đặt cái dấu chấm hỏi cho bạn nè, rồi cái việc này cũng sẽ giảm tần suất ăn nè. Rồi thí dụ như là có thể dần dần thay đổi cái việc mà, ờ, ghi lại cái lý do ăn vặt của bạn á, nó sẽ kèm với một cái món ăn mà nó nhẹ hơn, rồi giúp bạn là, ờ, cải thiện vóc dáng đó bạn.
Ô, lạ vậy? Ừm. Ừm. Thì ra là vậy, có nghĩa là ở đây là chỉ đừng có dừng lại ở suy nghĩ mà phải viết ra, đúng hông bạn? Để mà có thể nhìn nhận nó một cách rõ ràng hơn, rồi từ đó là sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn, đúng hông nà? Ê, cái cách này hay thiệt sự luôn á nha. Công nhận á là cảm ơn những cái lời gợi chia sẻ của bạn rất là nhiều luôn á, bây giờ là mình đã có cái hướng đi này có thể là bỏ được cái thói quen này rồi đó, cảm ơn bạn nhiều lắm nha.
Ừm, đúng rồi. Ừm, chính xác luôn. Ừm, mình thành công nha, chào bạn.
Bye bye.